O! Yani, başına gelmeyen hiçbir şey kalmamış yani.
Tekrardan ana yola geri çıktım. Dedim ki ben Vallahi öyle. "Ben," dedim, "en iyisi bildiğim yola geri gideyim." Yoldan, böyle, arabaları durdurmaya çalışıyorum. Adamın biri durdu, güldü bana. "N ne bu hâl?" dedi. "Abi" dedim, "düştüm. Yardım et." "Nereye gidiyorsun?" dedi. "Şu tarafa, ters yöndesin." dedi. Yardım da etmedi.
Hı hı. Hıı. E yani. <chuckles> Ah! Bir de <chuckles>
Gittim, bir tane pikap, böyle, buldum, böyle, kamyonet gibi. Çocuklara el kol yapıyorum durdular. "Abi" dedi, "ne bu hâl?" "Gençler arkadaşlar kusura bakmayın ben kaza yaptım." falan. Şey diyorlar, "Abi, bir şey almadın değil mi? Alkol falan mı kullandın? Bak, söyle. Polis" falan diye. Korkuyorlar. Bir de benim şey, eee, kaşım gözüm kanıyormuş. Ben onu fark etmedim ki. Eee, bayağı ben kötü düşmüşüm.
Hı hı. Ya! <chuckles> E evet, anormal karşılamışlar demek. <gasps> Ha, o şeyle ki evet, aslında, böyle, hem panik yaptın hem de eve varmaya git çalışıyorsun ya acıyı da demek ki hissetmedin. Ha.
Evet, evet. Hiçbir şey hissetmedim. Bir de su, mu anlamadım. "Çocuklar," dedim, ımm, "beni merkeze götürün, bisiklete arkaya atalım." Hatta ben de arkaya atladım zaten pisim. Ondan sonra, yolda çocukların telefondan babamı aradım. "Baba dedim gel beni al. <chuckles> Kötü durumdayım." Beni babama teslim ettiler. Sonra be babam beni aldı eve götürdü, yolda hiç konuşmadık. Eve bir geldim, herkes beni bekliyor. Böyle, sanki böyle, depremzede gibi, böyle, bana bir tane şey verdiler, battaniye verdiler. Orada kaşar ekm bir yandan kaşar ekmek yiyorum, bir yandan başımdan gelenleri, geçenleri anlatıyorum. Annem böyle, kaşımı gözümü siliyor, kanları falan filan. Böyle bir anıydı.
Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. İyi. Güzel. Gelip aldı sanırım. Ah, çok iyi. Diye. <chuckles> A! E, bir de hangi birini anlatacaksın? Yani şimdi şöyle bir özet geçiyorum, kendim için netleşmesi adına. Evi bulmaya çalışıyorsun, sonra yolu kaybediyorsun, farklı yollara gidiyorsun, orada aslında kaybolduğunu anlıyorsun. Tekrar ara yollar, ara yollar, bir şekilde raya varıp diyorsun ki, "Artık eve, evet, gideceğim, yolu bulduk." Kanala düşüyorsun, sırılsıklam oluyorsun, telefonun bozuyor. Sonra bir de ardından gidip barikata çarpıyorsun. Yani daha, hani, üst üste o kadar çok şey gelmiş ki aslında. Birine anlatsan, "Ya, yok artık! Bu da fazla." falan der yani. Ailen çok şaşırmıştır, diye düşünüyorum anlattığında.
Buyur, lütfen. Evet. Evet. Maalesef. Gerçekten öyle. Evet, evet. Ailem şaşırdı, korktular tabii. Eee, bir de nereye düştüğümü de anlamadık. Yani, acaba diyorum, "Foseptik çukuruna mı düştüm? Zehirli bir şeyin içine mi düştüm? Lağıma mı düştüm?" Neye düştüğümü de çok bilmiyordum.
Hı hı, elbette. Ha ha. Tabii, gece gece görmedin de nereye düştüğünü. Kaybolduğun için yeri de bilmiyorsun.
Evet, ertesi gün ama kuzenimi aldım, arabayla beraber gittik. Aslında o kadar da zor bir yerde değilmişim yani. Biraz dikkatli olsam, eee, makul bir, iii, çıkarımda bulunmuşum yani. Gittik, ertesi gün Allah'tan cüzdanımı ve, eee, gözlüğümü bulduk. Eee, en azından telefonum bozuldu ama en azından onları kurtardık. Eee
Ha ha. Hıı. Evet. Hı hı. Eee, güzel cüzdan çünkü cüzdan önemli. Muhtemelen kimliğin, kartların falan her şey içindedir. Onu da kaybetsen bayağı bir uğraşman gerekecekti. Onu bulman iyi olmuş. Peki, bir şey sorayım Hıh.
Tabii, tabii. Neyse ki onları bulduk. Eee, doğru. Eee, o günden, işte Tabii, buyur.
Eee, bu anıyı düşündüğünde, böyle, senin için, hani, komik bir anı mı? Böyle, eee, trajikomik mi yoksa, hani, utandırıcı mı? Ne hissediyorsun? Hangi kelimeyle tanı tanımlarsın bu anıyı? <chuckles>
<coughs> Yani

Şu an, aslında düşünüyorum. Eee, kız arkadaşım işten çıkmıştı, böyle, mesaisini bitirmişti. Muhtemelen 06.30- 07.00 gibi onunla buluşsam, öncesinde ben şey. O, aslında benden dediğim gibi, böyle, biraz daha şehir dışında bir yerde oturuyordu. Ben, zaten oraya bisikletle gittim. Onun üstüne, bir gün orada, bir de galiba va bi yaklaşık olarak, işte, bir 6-7 kilometre sürmüşüm zaten, direkt oraya gidebilmek için. Orada, bir de şey mi vardı, böyle, belediyenin, bir bisiklet turu mu vardı, böyle 1,5- 2 kilometrelik. Onunla buluşana kadar, bir de galiba ona katıldım. Sonrasında a arkadaşımla da birazcık bisikletle gezdim. O galiba beni biraz yordu, ya. Şimdi düşünüyorum da, ben bayağı bisiklet sür sürmüşüm o gün.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. Bayağı yol gitsin bu zaman sanırım. Ha ha. A! Anladım. Hı hı. <chuckles> Hımm. Eee, evet. Yani, söyleyince şimdi, 6-7 kilometre oraya diyorsun, 1,5 kilometre. Eee, belediyenin diyorsun, bisiklet turu. Sonra, arkadaşınla Aslında, evet, bayağı bir pedal çevirmişsin gibi algıladım bu söylediğinden.
Hı hı. Evet, acıktım bir, de şu an onu düşündüm. O o da çok etki etti bende, evet.
Hmm, evet. Eğer enerjin de düştüyse, o da etkilemiş olabilir. Bu anı olduğunda, kaç yaşındaydın? Ne zamandı bu?
Hı hı. Sanıyorum, yine, böyle, 22-23 yaşında falandım, bayağı yetişkindim, yani. Ne kadar yetişkinsin de, yani. Yok, küçük değilim.
Küçük değilmişsin. Ben de, hani, acaba, böyle, lise zamanı falan mı diyeceksin diye, daha küçük diye düşündüm. Hımm.
Yok ya, bayağı aklı başında, aslında, olduğum bir zamanda, eee, o karanlıki falan, eee, böyle, nevrim döndü derler ya böyle, öyle bir şey oldu ya. Böyle, galiba, eve bir an evvel ulaşacağım diye, yanlış yollara girdim, kazalar yaptım, Talihsizlik üstüne talihsizlik, yani.
Hımm. Ha ha. A! Peki, şimdi, eee, şeyi doğru anladım, değil mi? Ya, arkadaşınla, kız arkadaşınla vakit geçirdiniz, bisiklet sürdünüz, sonra o evine döndü. Sen kendi evine giderken kayboldun, doğru mu?
Hı hı.